Io penso che fosse sincero con me, ma che lui comunque non fosse sincero con se stesso. <chuckles> C'era questa cosa. E poi
Okay. Quello che capita al 90% delle persone. <chuckles>
Sì, esatto. Che quindi cioè lui veramente quando mi diceva determinate cose ci credeva fermamente, ma poi magari, ehm, passava del tempo e credeva a un'altra cosa e diceva di avermi detto delle cose differenti e di aver provato delle cose differenti. Per cui era lui un po' che viveva cioè poi io dico, era dei gemelli, per cui aveva questa doppia personalità, quindi ogni tanto si dimenticava di quello che che pensava perché perché avanzava l'altro l'altro io, ehm, altro gemello e quindi c'er c'era questa ques questo conflitto interno. Molte volte gli dicevo anche
Mh-mh. Okay. <chuckles> L'altro gemello. <chuckles> O cioè lui diceva una cosa, poi, ehm, ho capito giusto? Lui diceva una cosa però poi la trasformava come se tu fossi un po' quella in torto, cioè non hai capito be la classica frase: "No sei tu che non capisci". Capito?
Sì. Sì, sì, o io non ho mai detto una cosa del genere, come se proprio si s ci fossero <chuckles>
Okay, beh questo è un comportamento abbastanza tossico, abbastanza narcisistico anche direi.
Beh diciamo che da parte di entrambi c'è stata questa cosa del: io che pensavo solo egoisticamente a me e a quanto soffrissi e e e mi immaginavo anche delle cose che che riflettevo su di lui, di gelosia, di altro e lui che in realtà, ehm, appunto si doveva un attimo sistemare, doveva parlare coi suoi 2 io interni perché appunto poi non non cioè e e quindi gli ho sempre detto anche che, ehm, dopo che ci siamo lasciati, che lui era in grado di, ehm, idolatrarmi un giorno, ehm, e la settimana dopo, ehm, idolatrare qualcun altro. Oka mi ha mi ha sempre trattato con molto rispetto, però poi quando c'era qualche cioè io poi quando perché c'è stata una terza volta in cui ci saremmo potuti mettere insieme, capito, è solo che lui <chuckles> si era. Ah sì era
<clears throat> Okay. Okay. <chuckles> E Mh-mh. Trattarti Ah okay. Okay. <chuckles> È proprio un una relazione con red flags, <chuckles> con tantissi mh-mh.
Dissi molto, ehm, e lui cambia idea molto facilmente proprio perché secondo me ci sono questi 2 io interni che un giorno appunto stravede per te, sei la donna della sua vita, ehm, e e nel giro di 3 settimane può cambiare idea, ehm, ehm, e appunto dirti che sei come una sorella, cioè per cui
Mh-mh. Ah, oka e questa cosa è durata 8 anni oppure, ehm, oppure e e e s c verso la fine della relazione dicia
Beh diciamo questi picchi questi picchi di follia solo vicini a sempre la fine della relazione.
Certo, certo. Beh i
Pe però era un dimmi.